Du, ich wollte einfach mal mit dir drüber sprechen, äh, wie es mir da gerade so geht oder, ähm, vielleicht kannst du mir auch helfen mein Köpfchen bisschen zu sortieren.
Mhm.
Im Moment habe ich einfach so viele Dinge aufm Plan, dass es irgendwie den Tag fast übersteigt, was man so schaffen kann, ähm, und ich habe gerade echt Schwierigkeiten, damit mich nicht so zu verzetteln, weißt du? Und dass ich irgendwie weiß: „So, okay, ähm, das ist gerade das Wichtigste und und das steht vielleicht 'n bisschen mehr hinten an,“ und, ne? Manche, äh, Themen sind mir auch so unangenehm, dass ich die dann ganz gerne auch komplett wegschiebe und es ist irgendwie 'n bisschen durcheinander gerade so gefühlt in meinem Tagesplan, sodass ich manchmal wirklich auch zu unwicht also, so gefühlt zumindest zu unwichtige Dinge, äh, zu sehr im Fokus habe und so wichtige, die eben vor allem diese fiesen Sachen <chuckles> irgendwie so weg äh, weg verdränge, dass ich die dann nicht mache.
Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Das scheint, du hast jetzt momentan sehr v viel um die Ohren, so klingt das ja und 'ne hohe Anzahl an Aufgaben. So wie das für mich klingt, äh, scheint da, ähm, 'ne Priorisierung ja ganz wichtig zu sein, dass man da nicht so den den Überblick verliert bei dieser Anzahl an Aufgaben. Ist das was, was du was du für dich selbst machst, dass du dir diese ganzen Aufgaben mal anschaust und dann vielleicht auch guckst, welche Aufgabe hat jetzt 'ne hohe Priorität und welche Aufgabe kann ich vielleicht erst mal nach hinten schieben?
Ja, genau, ich mache das dann schon im Prinzip. Ich mache mir auch fast jeden Tag irgendwie so 'ne 3- Punkte-ist-am-wichtigsten-Liste und trotzdem ist aber genau das der Fall, was du auch sagst. Ich habe so das Gefühl, ich verliere grad komplett den Überblick, ne, dass ich einfach ähm, dass auch was ich dann so im Kopf habe, zum Beispiel bei meiner 3- Punkte-Liste, dass ich so die wichtigsten Dinge, äh, die ich heute jetzt abhandeln will, dass ich die manchmal so wähle, dass ich trotzdem diese allerwichtigsten Sachen vielleicht manchmal auch nicht so richtig dann bearbeite, so, ne? Also, ja, es ist echt, äh, 'n Problem gerade, dass ich mich so nach Wichtigkeiten sortiert bekomme.
Mhm. Mhm. Mhm. Ist dir so dieser Unterschied ich meine, wichtig sind ja wahrscheinlich viele Aufgaben auf deinem Zettel. Ist dir so dieser Unterschied bewusst zwischen dringend und wichtig oder oder wo da wo es da 'n Unterschied geben könnte bei diesen beiden Kategorien?
Mhm. Ja, das Problem ist wirklich das, dass alles gerade so brennt und wichtig ist. Ich kann dir ja mal erzählen, was da gerade alles so da ist, damit du irgendwie 'n Bild davon bekommst und so vielleicht, ähm, da macht's das dann auch 'n bisschen deutlicher. Einerseits ist es halt mein Job so, ne, ähm, und dann habe ich mehrere Jobs auch im Moment oder 2 eigentlich so gesehen. Ähm. Einer so, wo ich, äh, so meine täglichen Brötchen gerade so verdiene, was halt auch superwichtig ist, ne, die mir so mein mein Grundeinkommen grad so, ähm, bietet und dann habe ich einen Job, der ist sehr unregelmäßig. Das ist, so gesehen, mein Hauptjob oder auch den, wofür ich brenne, ne, dass ich, ähm, Menschen coache und Seminare gebe. Und da ist es wichtig, dass ich jetzt die nächste Retreat-Saison vorbereite, meine ganzen Angebote fürs nächste Jahr online stelle, auch in auf unterschiedliche Seiten und so. Da drängt's nämlich auch total, dass ich das nicht verpenne, weil wenn ich das nicht jetzt mache, ähm, dann wird die nächste Saison nicht laufen. Das weiß ich, das braucht immer lang Vorlauf so, ne? Das ist so was, was ich nämlich auch merke, das stelle ich grad so 'n bisschen hinten an. Hm, und dann habe ich 'ne Baustelle, äh, das heißt, ich baue grad 'n Haus und das ist so 'n Ding, da kommt sch jeden Tag irgendwas Unvermutetes auch rein, ne, wo du schnell reagieren musst und so. Und da verliere ich auch manchmal so ausm Auge dann, was ich wie wann bestellen muss oder wann wie welche Zahlungen zu machen sind und so Leute zu koordinieren, ne, eigen eben Dinge zu kaufen und so, damit das weitergeht. Das ist dann auch noch mal so 'n Ding und, ähm und dann eben diese ganzen Treffen, die damit irgendwie verbunden sind. Ähm. Dann ist es die Sorge um meinen Vater, der im also, für mich im Ausland, eben in Deutschland lebt. Ich lebe im Ausland, ähm, der auch gerade so ganz schlimm pflegebedürftig wird und da muss ich mich kümmern irgendwie, dass der versorgt ist, ähm. Da war jetzt auch irgendwie hat die Hütte gebrannt, <chuckles> dass der irgendjemand ins Haus bekommt, der ihn pflegt und der sich da kümmert, dann hat er denjenigen aber auch wieder gefeuert. Das heißt, da ist auch super viel Bewegung drin. Ähm, mein Bruder ist behindert, äh, da muss sich auch gekümmert werden, weil mein Vater das auch nicht so richtig mehr auf die Kette bekommt. So, da ist gerade und das ist alles so relativ neu, sage ich mal, diese ganzen Nebenbaustellen neben meiner Arbeit. Und ich bin grad echt überfordert, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, wow, das sind auch wirklich ganz große, ja, Projekte in Anführungsstrichen, also, ganz große Themenbereiche, die die die du ja da parallel alle managen musst, also, auch wirklich viele Anforderungen, die da grade an dich gestellt werden. Ähm, ist das für dich, äh, 'ne Möglichkeit, dass du dir da vielleicht auch in irgend 'ner Form Unterstützung holst in in eine von in einem von den Bereichen oder oder sogar in verschiedenen Bereichen, vielleicht 'n Assistent oder oder 'ne Pflegekraft oder Ähnliches, dass das nicht alles auf deinen Schultern lastest und dass du dass du da so 'n bisschen Entlastung spürst?
Mhm. Also, mit der Pflegekraft, da hatte ich mich gekümmert, ne? Wie gesagt, da habe ich dann irgendwie auch ewig rumtelefoniert bei allen möglichen, ähm, äh, Hilfsdiensten, die sowas stellen, ne und hatte dann auch, ähm, Gott sei Dank beim Roten Kreuz jemand gefunden. Ähm, die haben dann jemand organisiert, der dreimal am Tag auch ins Haus kam. Jetzt habe ich letztens mit meinem Vater telefoniert, da kommt keiner mehr und ich kann's mir genau vorstellen, was passiert ist. Mein Vater ist so 'n total störrischer, äh, Grieskram, muss man sagen. Der schmeißt dann die Leute alle wieder raus, weil er die nicht im Haus haben will, so, ne und, äh, jammert dann aber natürlich wieder trotzdem auf der anderen Seite rum, dass er alleine ist und dass er keine Hilfe hat und so, aber wenn man sich dann eben kümmert, dass er welche bekommt, dann passt ihm das eben auch nicht. Genau das Gleiche mit der Putzfrau, die eigentlich jede Woche kommen sollte, wo ich dann auch höre, die kommt jetzt irgendwie ich glaube einmal im Monat. Da sieht's schlimm aus bei meinem Vater, aber der sieht halt auch kaum noch was und dann ist es ihm vielleicht auch egal. Hauptsache, da ist eben nicht zu oft irgendjemand zu Hause. Es ist alles 'ne ziemliche Katastrophe, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber eben dieses Organisatorische kann mir wiederum keiner abnehmen, weißt du, da gibt's niemanden, der sonst noch das machen könnte.
Wow, das ist aber Ja. Ja, ich meine, so dringend und wichtig ich meine, das ist ja alles klingt ja alles sehr wichtig, aber bei dringend ist es ja oft noch mal so, dass da irgendwie auch so 'ne Zeitkomponente wirklich 'ne 'ne Rolle spielt oder dass da irgendwie wirklich 'n gewisser Druck dahintersteht. Wenn du jetzt diese diese ganzen Themenbereiche dir noch mal anguckst, hm, wo würdest du sagen, ist denn da so die dringendste Baustelle in Anführungsstrichen, wo wo du vielleicht am schnellsten handeln musst?
Hm, ich kann's wirklich im Moment kaum noch festmachen, weil's wirklich alles sich anfühlt, zumindest als wäre es gleich wichtig und gleich dringend und und, ne, so hm, extremst viel Handlungsbedarf. Aber ich kann's halt auch gar nicht mehr leisten, weil das viel zu viel ist.
Mhm. Mhm. Mhm, aber das klingt ja so, wenn du sagst, du kannst es nicht mehr leisten und es ist viel zu viel, dass da dann doch irgend 'ne Form von Entlastung stattfinden müsste.
Mhm. Ich weiß nur wirklich ganz ehrlich, gerade nicht wie wie ich das hinkriegen soll. Ich habe schon ChatGPT drauf angesetzt, mein mein Leben zu strukturieren. Also, wirklich so ganz blöd, ne, äh: „Mach mir mal 'ne Liste, wie ich das gerade alles so auf die Reihe kriege.“ Aber ich habe dann auch immer das Gefühl, je nachdem, hm, welches Thema ich vorher gerade besprochen habe, ne, nimmt es das das dann zu sehr in den Fokus und vergisst die anderen. Und wenn ich aber, ne, das ist mir nicht neutral genug. Also, ne, ich glaube da ist dass selbst ChatGPT ist mit meinen vielen Baustellen irgendwie überfordert.
Mhm. Na ja. Ja. Mhm.
Also, was wo es mir wirklich sehr geholfen hat, so die einzelnen Punkte 'n bisschen aufzuräumen oder ne zu zu helfen, ähm, die einzelnen Punkte zu strukturieren. Da ja, muss ich sagen, das hat 'n bisschen was gebracht, aber für diesen Überblick jetzt so, da wie gesagt, ich habe das Gefühl selbst ChatGPT ist überfordert damit.
Ja, das ist auch Mhm. Ja, das ist auch natürlich jede Menge, die als an Anforderungen, was da an dich gestellt wird. Ich glaube, dann ist es umso wichtiger, dass man da wirklich versucht, 'ne gewisse Struktur und Übersicht eben für sich selbst zu erstellen. Hast du da irgendwie so 'n kleines Ritual, dass du vielleicht abends irgendwie dich hinsetzt und so 'ne Art Reflexion nochmal machst, ähm, was ist heute gelaufen, was kommt morgen vielleicht auf mich zu? Oder vielleicht, dass man sich morgens hinsetzt, bevor der Tag losgeht, und dass man sich da noch mal so, ja, den Tag so 'n bisschen, äh, in 'ner Übersicht erstellt. Hast du da irgendwelche Tools vielleicht, die dir da auch helfen?
Hm, ja, ich mache das tatsächlich morgens immer, ne, dass ich mich morgens hinsetze, nachdem ich 'n bisschen meditiert habe, damit ich wenigstens halbwegs irgendwie nicht durchdrehe, mache ich das schon irgendwie morgens immer, dass ich so meinen Tag anfange und dann setze ich mich hin. Ich habe wirklich noch so 'n Papierbuch und ne, so 'n Journal und schreibe da rein: „Okay, das und das ist dran gerade und das sind die wichtigsten 3 Dinge.“ D also, ich nehme mir immer 3 Dinge vor, die ich möglichst schaffen sollte an einem Tag, hm, und dann gibt's da vielleicht noch so 'n noch mehr Sachen, die ich auch aufschreibe. Die sind dann aber, falls ich die 3 Sachen geschafft habe, könnte man die auch noch machen. Aber immer so diese 3 Sachen, die ich auf jeden Fall erledigen möchte pro Tag, das mache ich. Mhm.
Mhm. Mhm. Ah, ja, das ist ja schon mal gut. Du, das ist echt, ähm ja, also, ich bewundere das, wie du das alles hinbekommst, mit so viel priorisierst und so viel Aufgaben parallel händelst. Und trotzdem würde ich dir gern noch eine Sache auf den Weg mitgeben, dass es dass es ganz wichtig ist, dass du dich selbst auch priorisierst bei all diesen Anforderungen, die an dich gestellt werden, und dass du da auf dich selbst auch immer gut aufpasst und noch mal 'ne Pause für dich einbaust.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das kommt tatsächlich d in der letzten Zeit oft 'n bisschen zu kurz. Du, ich danke dir für dein offenes Ohr und dein Feedback und ja danke.